Mh, quindi
Che v vagamente Matrix, però va bene.
<chuckles> Uhm, e invece, appunto, tu facendo sport, no, sei comunque una donna molto sportiva, perché appunto sei anche insegnante, quindi mi sembra di capire, appunto, anche proprio per questo che tu preferisci molto il comfort, e quindi presuppongo che anche a livello, banalmente, di scarpe tu abbia, uhm, quasi tutte sneakers, oppure sei comunque uhm, appunto, diciamo, hai 2 personalità, no, la mattina, uhm, insegnante super sportiva, invece poi la sera preferisci anche utilizzare un tacco, magari sotto un jeans, tranquillamente.
<chuckles> Ti.

Sì, no, sì. E e questi sono state un po' poi le mode assolutamente tossiche, che ci sono state, che speriamo non tornino, perché anche come dicevi i jeans a vita bassa sono molto scomodi, cioè sono una di quelle mode che uno porta perché è moda, ma in realtà sono cioè il male.
Assolutissimamente sì, sì, sì. Ma no, ma io adesso, cioè e se n li voglio che mi stiano sopra le anche, no, ma basta, passi tre quarti dell'esistenza a tirarti su i pantaloni, ehm, insomma s sei lì che non non puoi muoverti na naturalmente perché comunque tu ti muova, comunque sei sempre a pericolo diciamo vista. Esatto.
Sì. <laughs> Sì. Ehm, fuoriuscita, esatto.